Eee, enggak sih ya jadi yang telepon teman sama kayaknya tuh cuman yang secara cepat itu adalah si narik nafas dalam-dalam dan 4-7-8 ya yang sebaca aku ya jadi 4 tarik nafas, 7 tahan, dan 8 buang gitu. Selain itu udah sih kayaknya, eee, memang secara secara ini mah, yang secara singkat itu aja sih yang, eee, sama berdoa tadi ya, kalau misalkan yang lain-lainnya kan mungkin ya bisa distraksinya banyak ya kayak olahraga tadi, main game, gitu sih kalau yang secara simpel itu aja sih, Mas, paling.
Iya. Oh. Mhm. Oke. Baik baik baik. Nah, pernah nggak sih kayak kayak, Kakak, nih si gangguan kecemasan dan overthink-nya ini sampai mengganggu pola tidur, Kakak, pola makan Kakak, atau bahkan hubungan sosial Kakak, hubungan percintaan mungkin dengan
Nggak ka eee, hubungan sosial enggak, Mas, tapi kalau memang, eee, makan dan tidur, iya yang tadi kubilang mungkin kayak lagi heeh, lagi mereka lagi flight jauh subuh misalkan gitu, nah kok enggak enggak enggak tidur dulu tuh sampe sampe kayaknya kurang lebih kayak kan aku bisa cek juga wah udah mau nyampe nih mereka nih dari dar dari, eee, aplikasi gitu kan. Nah, itu aku baru bisa ini. Makan pun juga kadang-kadang nggak nafsu ya tapi sampai ketika udah udah jelas kabarnya udah jelas kayak gimana apa segala macemnya, eee, atau misalkan contoh yang tadi lagi, eee, si temen, eee, temen atau pacar aku udah balesnya, eee, jelas gitu ya, udah udah ada kabarnya nah, itu baru aku tuh kayak makan juga jadi nafsu lagi dan segala macam itu sih paling.
Oh, ya ya, ya. Oh, baik baik. Mhm. Mmm. Oke oke. Nah, Mas, sendiri pernah nggak ngerasa kayaknya, ini aku nggak wajar deh kayak gini, apa aku mungkin kayaknya normal-normal aja nih, kayaknya banyak orang juga kayak aku?
Eee, banyak sih jadi aku ngerasa selama itu nggak sampai yang kayaknya memang udah mengganggu kesehatan dan lain-lain ya, masih yang kayak dan aku juga ada progress itu untuk menjadi untuk untuk lebih kayak ngilangin-ngilangin lagi ya jadi udah udah udah lebih oke. Oke sih, Mas, masih normal-normal aja sih menurut aku sih, Mas, gitu. Iya mmm.
Mhm. Iya. Masih normal-normal aja ya, jadi memang banyak juga yang kejadian kayak gitu di kota besar kayak Jakarta ini, jadi masih di batas normal kayak orang-orang yang overthinking ya, Mas
Iya banyak kok, mhm. Mhm. Masih mhm, cuman overthinking aja gitu ya gitu, iya.
Eee, dengan cemas dengan level seperti, Kakak, gitu ya? Oke, Kak, baik baik. Baik, Kak, terima kasih banyak sharing-sharing-nya, cerita-ceritanya, refleksinya juga sangat membantu juga, semoga, Kakak, bisa mengatasi rasa cemas ini dengan baik. Baik, sampai jumpa lagi, Kak!
Iya. Sama-sama, Kak, iya sama-sama. iya. Oke. Ya, amin amin, ya. Yuk sampai jumpa, Mas!